Ayan. Magandang gabi po. Ayun, medyo umiinit na pa rin po ano kahit gabi 'no? Maalisangan. Ayun nga, eh, sana umulan. <chuckles> Para lumamig ulit. <chuckles> Tama. Alin po? Wala po akong bentilador.
'Yan, magandang gabi po. 'Yan. Oo, maalinsangan ang panahon. Sobra. Oo nga, para kahit pa'no, eh, malamig-lamigan tayo. Um, parang ramdam ko yung ano sa inyo, ah, yung init, ah, dahil sa electric fan.

Oh, mm.
Ayon, hindi po pumapasok, minsan tinatawagan ng magulang nandon sinasabi na, "Ma, may ginagawa kami busy kami dito sa school." Pero nasa inuman. Opo, kaya yun po yung simula po nung nagka ayun po yung sa anak ko, kinekwento ko po yung sa kanya na opo, kumbaga na na ngayon po nai-aapply ko na po sa, sa sitwasyon ko ngayon na opo.
Oo nga. Oo, para alam din niya 'no. Mm. Oo nga 'no, para alam din niya yung gagawin niya 'no sakaling dumating na yu siya sa ganong punto ng buhay.
Yun na nga Opo, ayun na, ah, pwede naman pong mag saya, pero, ah, ah, kumbaga may limitasyon po dapat, tsaka may disiplina po sa sarili. Ayun po.
Hmm. Totoo. Tama, tama. So yan, maraming maraming salamat sa oras. Natuwa na naman ako sa usapan. Sa uulitin ulit.
Ayun. Na Opo, marami din pong salamat. <chuckles> Ayun po, sige po marami pong salamat, oo.
Salamat, salamat